พอที่ฟังดู แล้วก็รู้สึกว่า เออ ถ้า ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเล่นเป็น แล้วเขาแบบเคารพกติกา อะไรอย่างงี้เนาะ รวมไปถึงแบบ เอ่อ อาจจะอินเกมใส่ความเป็นอินเนอร์เข้าไปหน่อย ส นัก แสดง หน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ถ้า ถ้าเพียงแค่กล้า แล้วเปิดใจ แล้วเราทำอะมันก็น่าจะ ยังไงอยู่ในกรอบในกติกาของเกม มันน่าจะทำให้เพื่อนรอบ ๆ วงเราทั้งวง น่าจะสนุกมากขึ้นด้วย ใช่ไหมครับ? เพราะเท่าที่ฟังคุณ หรือว่า เฮ้ย มันน่าสนุกมากจริง ๆ นั่นแหละ แล้วเบื้อน ยิ่งเราไม่อายด้วยเนาะ กล้าแสดงออก อะไรอย่างเงี้ย เล่นกันไปเรื่อย ๆ แล้วแบบไม่ต้อง ซีเรียส จริงจัง มาก ใช่ไหม? เหมือนที่คุณบอกว่า เอ๊ย ถ้าเกิดว่าเอาอารมณ์มากจนเกิน ไป อะไรอย่างเงี้ย แล้วกลายเป็นว่าพอทะเลาะกัน โดนไล่ออกไปหาสถานี ตำรวจ อะไรอย่างงี้ เนาะ โดนแจ้งข้อหา อะไร ประมาณ นี้ เออ ๆ เท่าที่ฟังดูมันก็ เอ่อ มันก็น่าจะตลกนิดหนึ่ง แล้วแบบ เห็นไหมอะ? ที่คุณรู้สึกแบบประทับใจมากเป็นพิเศษเลย แล้วมันเพราะอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ?
อืม ใช่ แน่นอน ใช่ ครับผม อืม ครับผม อืม หมาย ถึงเกมเหรอครับ? หรือว่าแบบครั้งที่ไปเล่นเฉย ๆ แบบมีเกมหนึ่ง อ๋อ จริง ๆ ไอ้ที่ลุงที่ผมเล่าให้ นี่ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ ที่ผมว่าดีมากเลย <chuckles> นะ ผมพูดตรง ๆ เพราะเราก็ไม่ได้คาดหวัง อะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ เราชวนเขามาแบบ มาดูวิธีเล่นเฉย ๆ "ก็เนี่ยบอร์ดเกมนะ เล่นอย่างงี้" คือแบบเราขาดคนพอดีเนาะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะกิน จะเล่นอะไร เพราะเขาก็เข้าร้านมา เขายังไม่ได้ซื้อเครื่องดื่มเลย สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะ ก็คือเหมือน <chuckles> เข้ามาเล่นฟรี ใช่ มาเล่นฟรีเฉย ๆ จริง ๆ เขาก็ต้องจ่ายค่า ค่าเล่นนั่นแหละครับ แต่ว่าแบบปกติก็จะซื้อเครื่องดื่มไปด้วยเนาะ แต่ก็แบบ เออ ก็ ก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างประสบการณ์ให้แบบคนแก่คนหนึ่ง อย่างเงี้ยครับ คน ผู้สูงอายุเนาะ ให้เขาเปิดโลกของเขา แล้วเราก็รู้สึกว่า เขาก็แบบ เอ่อ เป็นหนึ่งในคนที่แบบเล่น แล้วก็ เอ่อ มันเหมือนกับว่าเขาสวม Spirit ที่เหมาะสมกับคนที่เล่นบอร์ดเกมอะครับผม เขาเหมือนกับว่าไม่มี เขาไม่มีไอเดียเลยว่าเขาควรจะทำตัวยังไง เขาก็เลยเป็นอิสระเนาะ มันก็เลยแบบ เอ่อ เขาก็เลยสนุกได้อย่างเต็มที่ อย่างเงี้ย แล้วก็แบบ เอ่อ เราก็ สำหรับเราเราประทับใจ มันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่ อ่า มัน มันไม่มีอะไรยึดเขาไว้เลยอะเนาะ ไม่มีความกลัว ไม่มีอะไร ไว้ แล้วก็กลายเป็นแบบ เออ สิ่งที่สวยงาม อย่างเงี้ยครับผม ก็ชอบมากตอนนั้น อืม
ทั้ง ๆ ที่ไปเล่นเฉย ๆ เหรอครับ? อืม ครับผม <laughs> เออ ๆ ครับ อ๋อ อ้าว มาเล่นเฉย ๆ เลย <chuckles> เออ ใช่ อืม อืม ครับผม ครับ เออ ๆ <laughs> เออ ครับ อือ ๆ อืม ครับผม ก็รู้สึกแบบเท่าที่ฟังแล้ว คุณเล่าเรื่องราวมา แล้วทำให้ผมรู้สึกอยากจะไปร้านบอร์ดเกมมาก ๆ เลย แล้วก็ไปหาประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้มาเล่นบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็อยากจะไปหาเพื่อน หาทีม อะไรอย่างงี้เนาะ มาลั่ง นั่งเล่นบอร์ดเกม ยังไงวันเนี้ย ก็ขอบคุณมาก ครับ ที่แบบมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นบอร์ดเกมให้ฟังกันนะครับ ก็สวัสดีนะครับ